Oo. Alam mo, may part din na na-excite ako, kasi hindi ko ano yung ganitong mga technology. Pero, um, tama yung sinabi mo 'no, na bigyan ko lang ng chance yung sarili ko na step by step lang, baby steps muna hindi naman dapat, eh, agad-agad alam ko talaga 'yan. So, nakuha ko yung point mo na, ah, mag-aral ng, ah, own study gamit ang YouTube, pagbabasa, ah, pagse-search dun sa mga kagamitan na yun, so, uumpisahan ko siya dun. Eh, napakaganda, eh, winter break ngayon, meron kaming 2 weeks na bakasyon 'no, so, nag-uwi nga ako ng iba, ng ibang, ah, robotics at saka yung VR, kasi, um, palagay ko mas dapat bago ko siya ituro, eh, alam ko yung basic 'no? So, inaaral ko talaga siya at bibigyan ng oras. Kaya nagpapasalamat ako sa'yo, kasi napalakas mo yung loob ko 'no, kasi parang nakaka-pressure, napre-pressure ako, yung sarili ko binibigyan ko ng pressure, 'di ba? So, yun. <snorts> Oo.
Mm, 'di ba? Mm. Mm. Mm. Oo, yun. Oo. Mm. Mm. Yes. <laughs> Kayang-kaya mo 'yan. Mm. <laughs> Alam Maganda naman may pressure tayo sa katawan natin, pero huwag naman to the point na, alam mo yung, tataranta ka na, yung pressure ano yan, good thing yan, ibig sabihin nyan pinu-push ka niyan sa limits mo. So, ayun lagi mong tatandaan i-reassure yung sarili mo na magaling ka at kaya mo yan, huminahon ka, huminga ka munang malalim, uminom ka rin ng tubig, okey? <laughs> Mag rest day ka rin minsan, ah, okey?
Mm. Wow. Oo. Okey. Oo, na gets ko yung mga sinabi mo 'no. Talagang na nakakatuwa talaga na nakausap kita. Salamat, ah.